Ah, okay.
Und dieser Song ist für mich so meine das so Kindheit. Ich weiß nicht warum, weil der lief dann der lief dann, äh, gefühlt zuerst mal in so 'm Stand-PC, den wir hatten und dann, äh, habe ich mich vor den Computer gesetzt und habe da Musik gehört wie ein Geisteskranker. <laughs>
Ja, ich checke, ich checke. Mhm. Ja. Ja, ich muss sagen, bei mir war's dann auch eher so, dass ich, äh, Musik wenn dann aus'm Radio mitbekommen habe. Also, so so starke CDs ah doch, wenn dann hatten wir ähm, weil meine Familie kommt aus'm Ausland und da hatten wir wenn dann, äh, Musik mit, äh also, nicht die westliche Musik jetzt, sage ich jetzt mal.
Äh äh, same. Also, bei mir ist's selbe. Ich habe auch nicht viel Radio äh, wenn, dann habe ich immer nur
Ah, okay.
<sighs> die Au Auslandlieder, sage ich mal, so ost osteuropäische, äh, Musik, äh, gehört, äh, von meinen, äh, Eltern und der Rest war wirklich nur irgendwelche älteren Cousins, Verwandten haben dann auf einmal so amerikanische Sachen gehört und dann irgendwann später ist man selber die ganze Zeit nur Musik-influencet worden von Viva, MTV und das war's, das war's. Ansonsten halt nie irgendwie, keine Ahnung also also, Radio lief halt und meistens dann auch, ähm
Mhm. Mhm, ja, ja. <chuckles> Mhm. Ja, genau. <chuckles>
russischsprachiges Radio <snorts> bei uns dementsprechend, äh dementsprechend Ja ich g dementsprechend habe ich leider auch nicht so viel gehört.
Ja. Ja, ich kann das verst ja, genau. Bei uns bei uns genauso. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel an Maneater oder auch an das Dragon Ball, ähm das Intro denkst, welche Gefühle kommen da bei dir hoch?
Also, ich verbinde also, ich weiß nicht, ich verbinde damit sehr krass Nostalgie und ich glaube, viele Leute verbinden ja mit Nostalgie auch so 'n bisschen so diesen Schmerz, dass es so vergangen ist. Ich tatsächlich nur mit Positivität. Also, ich weil ich hatte 'ne sehr behutsame Kindheit. Jetzt nicht die beste, beste, also, jetzt so f keine Ahnung, jetzt finanziell oder so was, aber immer super glückli also, ich war als Kind sehr, sehr glücklich immer, weil ich hatte nie gemerkt, dass man jetzt irgendwie nicht so viel hatte wie die anderen, aber man hat irgendwie immer das Beste daraus gemacht. Und deshalb ist für mich tatsächlich ich verbinde mit Nostalgie immer immer positive Sachen und immer diese schönen Zeiten. Dementsprechend kann ich eigentlich nur so g ist für mich Glücksgefühle, würde ich jetzt mal so auf einen Punkt bringen. Das ist einfach nur so 'n ich kann auch irgend 'nen alten, äh keine Ahnung, äh, schick mir ein Engel, äh, hatte ich irgendwie mal auf so 'ner The The-Dome-CD oder so was und der Song hört sich so traurig an, aber ich verbinde damit einfach so glücklich sein. <laughs> Also, wer kann also, deshalb, ich glaube, ich würde als Emotion sagen Glück.
Mhm. Ja. Mhm, ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Mhm. <laughs> Ja.